คุณรับมือคอมเมนต์แย่ ๆ ยังไงบ้างครับ?
อื้อฮือ เวลาแบบเจอใช่ไหมคะ? ตั้ง สติก่อนเลยค่ะ <chuckles> แรก ๆ เนี่ย เห็นแล้วก็แบบ
โอ้โฮ ท ทำไมอะ มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอ? โอ้โฮ
อุ๊ย มันก็มีแรง มันก็มีแรงหลายระดับ อะไรอย่างเงี้ย เออ จริง ๆ
โอ้ มีหลาย แบบ ด้วย อืม ๆ ๆ โอ้โฮ ท ทำไมคุณ
ใช่ แต่ก็พยายามจะระงับอารมณ์ ตอนแรกเห็นก็จะแบบว่า เออ ก็ต้องคิดเนาะว่า แบบว่าคุ้มไหมกับที่จะต้องแบบเสียพลังงานใน การตอบโต้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม